Pernah ada sih, berapa kayak contohnya ini mungkin ini baru inget malah, ini baru inget. Kayak waktu sekolah itu sama temen, kayaknya habis ngelakuin hal yang asik gitu, Mbak. Tapi tiba-tiba juga ngerasa, "Oh, kayak ada yang nggak bisa diinget," gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang kayak berat, tapi rasanya kayak blur kayak lihat sesuatu, kayak remang-remang gitu, Mbak. Jadi, kadang tahu ada ada siapa aja di situ, cuman saya gak tahu muka-mukanya kayak apa, gitu. <chuckles> Kalau Mbaknya, gimana?
Mhm. Mhm. Oh. Oh, gitu ya? Iya. Mmm. Bener bener bener, aku juga sih, Mas, kayak gitu, ya, kayak, eee, aku pernah ngalamin kayak apa dejavu gitu, ya, Mas, ya, perasaannya ya. Iya kan? Heeh.
Heeh. Mhm mhm. Eh, dejavu itu oh iya, heeh, dejavu yang kayak ngalamin, pernah ngerasain sesuatu. Tapi ternyata, susah dijelasin gitu, kayak mimpi gitu ya, Mbak?
Iya.